Подскажи, пожалуйста, у меня на работе недавно возникла такая неприятная ситуация. Ам, у нас есть ежемесячные провер ам, проверки качества от нашего сеньора, м. И в в последние месяцы мне прилетела проверка качества, где сеньор не только исправил мои ошибки, но и сказала, что она очень разочарована качеством моей работы, я могла бы лучше, это не тот уровень. И вот эти вот слова показались мне совершенно неконструктивной критикой, задели мои чувства. Еле-еле у меня получилось скрыть слов э, слёзы в офисе, <laughs> потому что была уже на грани расплакаться, да.
Так. М, да ты что? М, ну, ты, конечно, очень ценишь, видимо, свою работу, раз она такую, м, сильную эмоциональную реакцию у тебя вызывает.
М, ты знаешь, наверно, не столько ценю саму работу, сколько неприятно, когда тебя критикуют, э. Ошибки исправлять- это совершенно нормально, э, для этого у нас и есть проверка качества. Это полезно, когда, м, твою работу проверяют и говорят, что вот это, вот это, вот это можно было бы лучше. А вот это вот: "Ц ц н, я в тебе разочарована". О господи, и что с этим делать и как с этим дальше жить? Это просто мне показалось немножко непрофессионально, эм, немножко неуместно, и поэтому так чувство задело, а работу- не, не то чтобы я прям ценю.
М, да. М, о! Да. Ну, на самом деле, э, твои чувства здесь, они естественные. Критику, в принципе, принимать сложно, если уж прямо по чесноку, да. Даже конструктивную критику мало кому приятно принимать. Большинство людей просто научились, а, делать, а, такое стоическое или, может быть, даже приятное лицо, то есть адаптировались под вот эти социальные нормы, потому что, м, да, критику принимать больно, вот. Тем более если она ещё и подана под каким-то, э, не таким соусом, допустим, прозвучала на публике, а не лично, или, э, какими-то эмоциональными фразами была, э, вот, обёрнута. Конечно, это становится ещё сложнее, особенно если ты, э, юная, если это твоя 1 работа. Да, в принципе, э, людям в любом возрасте это сложно. Просто, опять же говорю, люди просто учатся, э, не подавать виду, а на самом деле внутри всем, э, больно, хоть чуть-чуть, да больно. А, вот. И как бы то, что ты это испытала, и у тебя это так проявилось в слезах- это просто говорит о твоей какой-то искренности, наверное, что, э, твои эмоции, они ещё, ну, не под панцирем находятся. Может быть, оно и неплохо на самом деле, но, конечно же, тебе было, э, больно, это стоит признать. Вот, э, что ты после этого делала вообще? Как ты справилась с этой ситуацией?
Есть такая. Мгм, конечно. Мгм, ты знаешь, э, э, э, мне понравилось твое сравнение, э, с панцирем, что эмоция еще не под панцирем. Но после после того, как я получила этот, э, фидбек, я пошла к своему менеджеру, потому что я, я, правда, я, совершенне совершенно искренне уверена, что на рабочем месте такие эмоциональные высказывания, они неуместны, и они не мотивируют на работу. Они не помогают исправить свои ошибки и работать лучше. Поэтому я пошла к менеджеру и рассказала всё как есть, что мои чувства задеты, что, э, мне кажется это неприемлемым, что давайте в следующий раз как-то помягче. Вот, мне, честно говоря, не хватило духу, чтобы поговорить с сеньором об этом с глазу на глаз, поэтому, да, я обратилась к менеджеру. Он всё равно был в копии этого письма, в копии этого имейла, поэтому мой моя сеньор даже не обязательно знала, что я, э, обсуждала это с менеджером. Вот, он поговорил с ней с глазу на глаз, э, всё-таки у него есть авторитет, и я знаю, что он очень деликатен. Он, о о вот, о он с ней поговорил мягко, м, без без всяких обидок. <laughs> Я надеюсь, что, э, её чувства не з не были задеты. Ам, после этого наши отношения стали, э, такие более холодными, на кофе мы вместе уже не ходим. <laughs>
Ну да. Ага. Ну да. Классно. Ага, а раньше ходили?
Да, да-да, е было такое.
М.
Но, ты знаешь, всё равно критика, она, э, конечно, полезна. Но в вот это вот единственный такой, наверно, случай. Но помимо этого, я знаю, что у ментора в офисе есть лучший друг, и они постоянно обсуждают нашу работу. Она постоянно жалуется ему, они постоянно там шушукаются, смеются над нами. Ну ну ну, "смеётся над нами" звучит нин звучит так.
Так, это интересно. Ну, в вы думаете, что они смеются над вами, да? В вы же точно не знаете, э. Ну, подожди, у вас там есть прос прослушка какая-то, то есть ты прямо и распечатки диалогов по получаешь, вот ты?
Ой, нет, это факт, это факт, это факт! <laughs> Так у нас же open space, у нас open space, и мы просто слышим разговоры друг друга, и в какой-то момент почти вся команда ушла курить, а я, э, а я осталась. Вот, и они, видать, не заметили, что я осталась. Вот, и ух, <laughs> прилетело всем.
А. Ну, слушай, э, э, в этом плане, конечно, можно отнестись с пониманием к такому, потому что это, знаешь, вот как у психологов должны быть свои психологи, то есть супервайзеры, так и у менторов должны быть люди, э, с которыми они могут вот без этого менторского лица поговорить обо всём, может быть, даже где-то, э, как-то, э, черно пошутить. Тут как бы плохо то, что они это делали в опенспейсе на самом деле, потому что какой-то слив нужен и ментору тоже. И, может быть, даже это ей помогает, э, или поможет в будущем, э, не сливаться вот на вас. То есть вот эти эмоции: "Да, я в тебе разочарована"- это же было от избытка каких-то чувств, вот, а наличие такого друга, я бы назвала это "ментор ментора", на самом деле, вот, оно очень помогает как раз-таки, потому что вот этот свой негатив в форме юмора можно слить вот этому другу, а потом пойти уже к сотрудникам и с ним говорить профессионально. Вот, а без такого слива как раз таки и получаются вот эти вот всплески, о которых ты рассказывала. Потому что на самом деле менторы при всей их там опытности, даже если они старше тебя там или это, они же тоже люди, они тоже срываются, вот, и и и это на самом деле не так уж плохо, что у них появился такой, э, забавный забавный друг, да. <chuckles> Ам, но вот скажи, в той критике, которую ты получила, ну да, понятно, эмоции были не очень, вот это "я в тебе разочарована" было явно лишнее, а по факту, вот если отделить эмоции от фактов, там была какая-то э, ну, было какое-то полезное зерно, которое могло бы помочь тебе в работе?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. <laughs> Мгм. М. Конечно, конечно, сама проверка качества, она, а, сама по себе очень полезна, а, потому что мы в день обрабатываем сотни заявок и и и если ты что-то делаешь неправильно, то очень тяжело это заметить. Потому что ты это годами делаешь и и думаешь, что ты супер с пупер специалист и всё у тебя прекрасно. Вот, а она начинает проверять, начинает что-то находить, и, как правило, это, знаешь, не в такой агрессивной форме ах, ты такая-сякая, а это просто, ну, помогает исключить какой-то человеческий фактор и недопонимание.
Ну да. Ну на самом деле хорошая система, и, а, это здорово, что ты все-таки, а, несмотря на все эти эмоции, смогла отделить факты, и, наверное, как-то применила это в работе, правда?
Да да да да да, конечно, совершенно однозначно. Ты знаешь ам, наверно, первый первый раз было травматично для всех, когда в был, м, когда началась вот эта проверка качества, раньше у нас ее не было. И ты представляешь, у нас есть девочка, которая работает 10 лет в этом отделе, блин, да она, она богиня аналитики и тут ей прилетела проверка качества от сотрудника, который работает в 5 раз меньше, чем она. Вот поэтому первый раз было травматично для всех. И даже вот этот вот ментор, она для нее это тоже новый опыт. Ам, она не умела еще давать конструктивный фидбек, поэтому да, первый раз больно было всем без исключения. <chuckles>
Мгм. Ого. Ага. <grunts> <chuckles>
Отрицательный опыт- тоже опыт.
Ну, это сложно, конечно, да. Слушай, ну, м, а в итоге вот, например, в твоей ситуации, когда ты говоришь, а, менеджер поговорил с ментором, ам с ментором. Она после этого, м то есть, стала с тобой общаться чуть более холодно, ну дистанцировалась, грубо говоря. Что может быть на самом деле и нормально для таких отношений, может быть даже так правильнее, чем вместе пить кофе, если она тебя контролирует. Не суть. Ам. Но в плане вот именно профессиональном, на её подход, вообще, к критике, на формулировке это повлияло? В в как-то изменилась она в лучшую сторону?
Да-да-да. Да, совершенно однозначно, больше таких ситуаций не было. Ам, единственное, есть у нас сейчас в отделе 2 новеньких человека, которые сейчас в позиции джуниора, и начинает она их тоже, время от времени, так невежливо как-то им чего-то говорить. Ам, но но но но, я, если это будет продолжаться, то я её всё-таки тормозну, потому что
А.
Ну ну, мы об этом уже разговаривали с менеджером, и менеджер с ней, да. Так что, а, со всеми другими, а, сотрудниками, да, уже есть чёткие границы, она ведёт себя очень профессионально и корректно. Ам, э, новых сотрудников, да, она, видать, а, чувствует немножко вседозволенность, и вот это вот то, что она выше, чем они. Но посмотрим, как пойдёт, посмотрим.
Да. Ага. Ну, на самом деле да да
В крайнем случае И извини, в крайнем случае, у нас есть потрясный менеджер, который всегда за нас заступится и поможет ей и исправить свои ошибки, если она их будет делать. Э, ну, и говоря "исправить свои ошибки", это вот, ну, резкая критика.
Ага. Да. М, понимаю тебя. На самом деле, а, у по знаешь, вот, меня, так, со стороны, очень впечатляет вот эта система, которую ты описала. Как будто вот в компании и все процессы отлажены очень хорошо. Потому что, наверное, совсем избежать каких-то вот таких человеческих всплесков эмоций невозможно, но то, как с этим вы все поработали: и ты, и менеджер, и сама ментор- это на самом деле хорошо. Здорово, что она в состоянии брать себя в руки и над собой расти. Конечно, у хочется пожелать ей избегать дедовщины в отношении новеньких, но <chuckles> но в целом, м, предыдущий опыт говорит, что она в состоянии меняться, да, во всяком случае с помощью извне, и и ты на самом деле молодец. Мне кажется, то, как ты с этой критикой, а, справилась, м, это очень, на самом деле, хороший образец, и, а, так, по сути, и надо. Единственное, что, может быть, а, как-то себя в будущем готовить, чтобы просто, это меньше влияло на твоё здоровье и самочувствие, там на твои, э, слёзы и так далее, было бы хорошо. А так ты вот, как бы, если, как бы, с сам процесс, ты сделала всё очень даже здраво.
<laughs> Ну, было бы здорово. <chuckles> Ну, честно говоря, со слезами тяжело будет бороться, потому что я в целом очень плаксивый человек. Мы все разные, мне мне нужно совсем небольшой триггер, и всё, и пошло-поехало. Стараюсь в в офисе так себя не вести, но всё-таки, есть такая черта характера. А в целом, да, процесс отлажен на очень здорово. И, опять же, э, потрясающий менеджер, а, с которым приятно работать, который большой специал лист, профессионал. И и и и если с ним возникли бы какие-то конфликты, то тогда я могла бы пойти к его начальству, потому что у нас такая открытая коммуникация: мы все на ты, мы все вместе там чай пьём, в бары время от времени ходим, поэтому, да, ну да, н ну вот так.
Ну да. О!
Всё не так уж и плохо, после того, как ты всё это расписала. <laughs> Дил
Ну, главное, что у тебя есть уже какая-то стратегия, как с этим работать. И вот, а, да, придерживайся её, потому что у тебя на самом деле уже неплохо получилось. Ты так интуитивно всё сделала очень очень здраво и экологично.
Мгм, тебе спасибо, что ты посмотрела на эту ситуацию со стороны, помогла немножко разобраться. И ты знаешь, осо отдельное спасибо за то, что ты подсказала, что это не так плохо. Что у сеньора есть друг, которому она сливает всю информацию <chuckles> и критикует нас за спиной, потому что, да, ты права, в конечном итоге это помогает с эффективней коммуницировать. Я об этом не думала, спасибо тебе.
<laughs> Рада была помочь, чем смогла, на самом деле. Всего тебе доброго и удачи!
М.